آآ، تقصد مثلًا مثلًا أكل مصري في إسبانيا؟
مضبوط، يعني أنت ممكن تلاقي محل إسباني أو محل بيعمل أكل إسباني موجود في مصر، محل بيعمل أكل إيطالي موجود في مصر، والحاجات دي.
مش مش زي ما أنت متخيل، مش أنت تبص يعني هاقول لك أنا مثلًا في إسبانيا لو عاوز أكل آآ، مح أكل مثلًا كشري آآ ممكن أروح أكله محل مصري موجود ق قصدي محل إسباني وأي ح ما ما لوش طعم أنا عاوز أكله كده في البلد نفسها، كل أكلة كده أما تاكلها في في بلدها بتوابلها بخلطتها بنَفسها، بنَفسها بتحس بروح تانية خالص بأجواءها، فاهمني؟
اهم. اهم. جميل. امم.